Ờ, bạn ơi, mình á, thì mới bị đổi lịch làm việc luôn, thì, ờ, hiện tại thì mình đang làm việc cho một công ty ở Mỹ, ờ, và mình làm việc tại Việt Nam và làm việc tại nhà luôn. Thì, ờ, gần đây á, thì do là có một vài các cái đặc thù dự án mà mình đang làm á, nên là bắt buộc mình phải làm cùng giờ với lại cái đội ở bên Mỹ, thế nên là khi mà chuyển sang giờ Việt Nam á, thì tức là mình làm ca đêm. Chính vì cái điều này á, nó làm ảnh hưởng tới cả gia đình mình hiện tại luôn, gia đình mình thì đang có hai vợ chồng với lại là một em bé 2 tuổi, và cái việc mà thay đổi sang giờ làm việc ca đêm như thế này á, nó gây ra quá là nhiều những cái vấn đề mà mình thì lại không thể nào mà nghỉ làm hay là, ờ, không thể nào mà từ bỏ công việc của mình được. Nên là bây giờ hiện tại mình đang cảm thấy rất là bế tắc, mà mình cũng bị mệt mỏi về mặt tinh thần nữa, khi mà cũng có cái vấn đề liên quan đến thể chất đó là mình cũng bị thiếu ngủ nữa và mình bị căng thẳng ấy. Nên là mình muốn hỏi lời khuyên xem là bạn có bất kỳ cái định hướng gì cho mình trong cái giai đoạn này không?
Ừm. Ờ, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ồ. Ừm. Ừm. Ừm. Ồ, trước tiên thì mình cũng cảm thấy rất là cảm thông và chia sẻ với bạn, bởi vì là cái lịch làm việc nó phải thay đổi một cách đột ngột như thế thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cả sinh hoạt, rồi công việc, rồi lẫn gia đình các thứ đúng không? Không biết là bạn khi nào thì bạn bắt đầu phải chuyển sang ca đêm hay bạn đã bắt đầu rồi nhỉ?
Ừm. Ừm. Ờ, thực ra thì mình đã chuyển sang ca đêm được khoảng 2 tuần nay rồi, và mình cảm thấy nó không ổn chút nào. Và mình cảm thấy là gia đình của mình nó bị xáo trộn rất là nhiều. Ca đêm của mình là bắt đầu từ, ờ, 9:00 tối cho đến 6:00 sáng ngày hôm sau. Ờ, thực ra thì trước đây mình cũng là một người mà rất là hay thức khuya, nhưng mà, kiểu, mình rất là hiếm khi mà thức xuyên đêm như vậy. Ờ, thì bây giờ khi mà mình thức đêm như vậy á, thứ nhất đó là, ừm, buổi tối mình không thể nào mà đưa con đi ngủ và dỗ con ngủ được, và chồng mình sẽ phải là người mà làm việc đấy. Và con mình thì cũng sẽ phải đi ngủ sớm hơn, do là bình thường thì có mẹ chơi cùng á, thì là, ờ, cỡ khoảng 10:00 mới phải đi ngủ. Nhưng mà bây giờ mẹ phải vô làm việc rồi, nên là bắt buộc là con phải đi ngủ sớm hơn. Mà cái nhu cầu của con thì lại chưa có chịu thay đổi ngay lập tức, nên là con sẽ rất là quấy khóc và không có chịu đi ngủ ngay, và con mà càng quấy khóc thì ba sẽ càng, cảu cáu gắt và, kiểu, mất kiên nhẫn ấy. Đấy, thì đấy là cái vấn đề đầu tiên. Cái thứ hai nữa là đến 6:00 sáng hôm sau để mà mình có thể làm việc xong rồi ấy, thì mình rất là mệt luôn. Mình không thể nào mà có thể chuẩn bị bữa sáng như là ngày trước này, hay là mình cũng rất là mệt để mà có thể đưa con đi học hay là vui vẻ niềm nở vào vào vào buổi sáng với chồng, mà kiểu tâm tính mình nó cũng sẽ gay gắt hơn ấy. Đấy, thế nên là đấy, kiểu như gần như là cái sinh hoạt nó bị đảo lộn luôn đó bạn. Hai vợ chồng cũng không có nhiều thời gian dành cho nhau nữa, nên là mình thấy là nó bị ảnh hưởng lắm luôn ấy.
À. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm! Rồi. Ừm. Ừm. Ừm, công nhận. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Rồi, công nhận luôn. Đó là cái cảm giác, kiểu, sống chung một nhà nhưng mà lệch hẳn về cái múi giờ sinh hoạt luôn, đúng không? Bạn sẽ sinh hoạt về đêm, còn gia đình thì lại sinh hoạt về ban ngày với các thứ, và chút ít thời gian ít ỏi bên nhau là cũng bị, ờ, chiếm dụng cho công việc rồi này. Nên quả thật là rất là khó khăn đấy. Nhưng mà cũng may là cũng có chồng hỗ trợ. Thế thì, ừm, không biết là bây giờ nhá, những cái hoạt động mà bạn bị ảnh hưởng thì bạn đã kể rồi, nhưng mà bây giờ cái tình trạng giấc ngủ của bạn nếu mà về ban ngày bạn bị đổi giờ sinh hoạt thì như thế nào rồi?
Ừm. Sao? Ừm. Ừm. Ừm, đúng, đúng. Ờ, thực ra thì mình cũng thấy là giấc ngủ của mình cũng bị ảnh hưởng trầm trọng luôn, đó là buổi sáng á, sau khi mà mình kết thúc giờ làm việc vào lúc 6:00 á, thì mình sẽ vẫn phải, kiểu như là, ờ, lo lắng cho con một chút, thay đồ cho con, vệ sinh cho con để để cho ba hắn đưa đi học ấy. Ờ, xong là mình mới có thể đi ngủ được, và kiểu, lúc đấy thì mình ngủ là bởi vì chỉ mình mệt thôi, và mình kiểu như là đổ sụp xuống giường. Tuy nhiên là buổi sáng á, thì là nó có rất là nhiều những cái vấn đề nhỏ nhặt, ví dụ như là tiếng ồn xung quanh này, hay là do trời sáng á, mặc dù là mình đã cố gắng kéo rèm cửa và đóng cửa rồi, nhưng mà mình cảm nhận được là cái giấc ngủ nó không có được chất lượng giống như là ban đêm nha, và <sniffs> mình ngủ nó không có được sâu giấc và cái chất lượng giấc ngủ nó không có được tốt. Vậy nên là đến buổi chiều á, ờ, khi mà mình tỉnh dậy á, thì mình vẫn cảm thấy người mình nó bị uể oải và, kiểu, mình ngủ cứ bị chập chờn vào ban ngày á, nên là, kiểu, nó khó chịu lắm, nên là đến buổi tối ấy thì cái năng suất làm việc của mình nó cũng bị giảm đi.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ồ, đúng rồi. Bởi vì là, thực tế ra là cái thời gian như cái múi giờ, cũng như là cái mặt không gian môi trường ở môi trường thời gian buổi tối, buổi sáng là nó được phân bổ cho người đang sinh sống tại Việt Nam, mà bây giờ bạn đang, ờ, bị sinh hoạt theo giờ Mỹ thì nó còn nghiêm trọng hơn cả là cái người ta gọi là bị lệch múi giờ về mặt téc lác ấy, đúng không? Ừ, công nhận là khó khăn à nha. Thế thì, à, bạn đã thử những cái cách ứng phó thì bạn có nói là kéo rèm cửa rồi, nhưng mà vẫn còn vấn đề về tiếng ồn, rồi những cái thứ khác làm cho bạn bị phân tâm nữa, đúng không? Trong buổi sáng, đấy. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừ, ừm. Ừm, ừm. Ừm, thực ra thì nhà mình là ở chung cư, mà trong cái giờ hành chính từ thứ Hai cho tới thứ Bảy á, là chung cư vẫn cho phép sửa chữa, khoan đục. Vậy nên là, ừm, ví dụ như là nhà hàng xóm nhà mình mà, ừm, gần đây thì có sửa cái hệ thống chống thấm á, nên là khoan đục liên tục à, mà mình không thể nào can thiệp được. Nhưng mà cái điều đấy nó làm ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của mình, mặc dù mình rất là mệt, nhưng mà vì quá ồn nên là cái chất cái giấc chất lượng giấc ngủ của mình nó không tốt, và nó lại, ừm, tiếp tục làm ảnh hưởng đến cái ca làm việc tiếp theo của mình vào ca đêm, và th thành ra là mình sẽ cảm thấy là cái tâm trạng của mình, cái năng lượng của mình nó bị đi xuống ấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Rồi, rồi. Thế thì không biết là bạn đã chia sẻ cái, ơ, những cái suy nghĩ hay là những cái tâm sự của bạn đối với chồng hay là với ai khác nữa không? Để xem xem là mọi người có đưa ra được những cái cái sự chia sẻ hay lời khuyên gì phù hợp với hoàn cảnh bây giờ không?
Ừm. Nói thật là mình cũng có than phiền với chồng chứ, nhưng mà thì chồng mình có nói là không thể nào mà ngay lập tức nghỉ việc được. Và ví dụ như là bây giờ mình việc á, thì mình cũng sẽ là một người mà không chuyên nghiệp. Và nữa là mình cũng không thể nào ngay lập tức tìm được một cái công việc mới ở cái giai đoạn này được cả, giai đoạn này thì đang rất nhạy cảm, cuối năm này. Và hơn nữa thì mình theo một cái dự án mà rất là triển vọng, bản thân mình nghỉ thì mình cũng cảm thấy không đành. Và chồng mình cũng nói là cũng đang có những cái áp lực tài chính nữa, nên là, kiểu như, mình sẽ phải cố gắng thích nghi thôi. Nhưng mà nói thật là đã 2 tuần rồi mà mình vẫn không thích nghi được, và mình cảm thấy đang thực sự là b ổn luôn ấy.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Rồi. Ừm. Rất là tiếc, đúng không? Ừm. Ừm. Ừm. Nói chung là để thích nghi ngay và luôn thì nó rất là khó, đặc biệt là cái việc mà điều chỉnh giờ sinh học ấy, cho nên là bạn cũng đừng lo lắng quá về cái việc là, ờ, phải thích nghi ngay và luôn. Nhưng có lẽ là nếu như mà muốn thích nghi thì chắc sẽ cần phải luyện tập một chút. Thì nếu như mà bạn, ờ, bạn sẵn sàng thì mình có thể là trò chuyện và đưa ra một vài cái gợi ý hay cũng như là cái lời khuyên ấy. Đấy, mình cũng ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Thực ra thì mình cũng tìm đến bạn là bởi vì là mình rất là mong có thêm được những cái lời để làm sao để mình có thể cân bằng được. À, tại vì rõ ràng là mình cần cái công việc này và mình sẽ cần phải thích nghi với lại cái điều kiện là làm việc vào ban đêm ở cái giai đoạn này. Tuy nhiên là mình cũng đang thấy là sức khỏe của mình đang có vấn đề đấy, mình cũng không biết là mình có thể gắng gượng được bao lâu á, nên là mình cần phải điều chỉnh làm sao để cho nó phù hợp nh có thể, kiểu như là, ờ, thích nghi được tốt nhất ấy, nên là cũng mong bạn chia sẻ thêm nha.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, thì mình nghĩ cái vấn đề đầu tiên, ơ, là cái vấn đề mà liên quan đến giấc ngủ đi, bởi vì giấc ngủ không có đủ và giấc ngủ không sâu nó làm cho cơ thể nó dễ bị suy nhược, dẫn đến cái việc là dẫn đến cái việc là gần như là tâm trạng của bạn cũng không tốt, rồi năng suất làm việc cũng không tốt. Thì rõ ràng khi mà bạn xác định được rằng là, à, bạn không thể nào mà bỏ được cái công việc đấy để tìm một cái công việc mới ngay và luôn thì chắc có lẽ là bắt buộc phải làm cái công tác tâm lý cho chính bản thân là sẽ phải cố gắng để thay đổi thôi, đúng không? Ừ, thế thì ờ
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, thì kiểu như mình cũng sẽ cố gắng, kiểu, ờ, động viên bản thân ấy, nhưng mà, <chuckles> kiểu, ch do là cái phần vật lý nó chưa có thông suốt, là nên là cái phần tâm lý nó cũng vẫn còn đang bị tắc nghẽn một xíu. <sniffs>
Ừm. <chuckles> Đúng rồi. <laughs> Ừm. Ừm, thì có lẽ là đầu tiên bạn hãy thử lại, điều chỉnh lại cái giờ giấc, ờ, giấc ngủ ban ngày của bạn xem sao nhá. Bởi vì là, đấy, nếu như mà, kiểu như buổi sáng rõ ràng như bạn nói là trước khi con đi học, thì bạn cũng phải chuẩn bị cơm nước, ơ, một số, tức là cũng phải tạm biệt con với các thứ, để cho con có cảm giác là kết nối hơn, đúng không? Đấy, rồi rồi ban ngày này, ban ngày thì là bên chung cư người ta vẫn cho sửa chữa với các thứ thì bạn chắc chắn là sẽ phải tận dụng những cái khung giờ mà cố gắng là yên tĩnh nhất để làm sao để cho cơ thể đi vào giấc ngủ sâu vào cái lúc đấy, thì mình nghĩ sẽ sẽ bắt đầu là cải thiện được hơn. Đấy, thế còn ừm, ví dụ như chắc chắn là người ta sẽ phải khoan không khoan đục vào những cái giờ như tầm giờ 11:00 trưa đến khoảng tầm 1:30 chiều chẳng hạn, đúng không? Đó, ừm, thì
Ừm, đúng, đúng. Ờ. Ừm. Đúng rồi, cũng đúng, cũng đúng. Ừm, tức là phải tìm những cái khoảng trống đấy để mà có thể, ờ, có được một cái giấc ngủ chất lượng nhất ha.
Đúng rồi, tức là bạn sẽ phân bổ những cái công việc khác hoặc là những cái hoạt động đôi khi nằm trằn trọc trong trên giường, mà không ngủ được, nó cũng làm cho cơ thể của bạn mệt hơn á. Bạn có nghĩ thế không? Ừ.
Ừm. Ờ, đúng rồi, kiểu như, nhiều khi là, kiểu, mình không thể nào mà dậy được để mà vận động hay là dọn dẹp nhà cửa được, nhưng mà mình nằm trên giường mình cũng không ngủ được ấy, nhưng mà, kiểu như là, bảo, ờ, bây giờ dậy đi thì cũng rất là khó, tại vì cảm giác như là vẫn chưa ngủ đủ ấy. Đấy, nên là kiểu còn mệt hơn.
Ừ. Đúng rồi. Ừm. Ừm, mình hiểu. Đúng rồi. <laughs> Ừm, cho nên là bây giờ về mặt thời gian thì có lẽ là vẫn cần phải có cái sự khắc phục một chút bằng cái chất lượng nhiều hơn là bằng số lượng vậy. Thì mình đang, a, khuyến nghị là bạn có thể là sau khi mà tạm biệt con như vậy ấy, thì bạn có thể là, ờ, tham khảo một số các cái bài tập thể dục nhẹ nhàng để làm cho cơ thể của bạn nó lấy lại một chút năng lượng và sức sống sau cả một đêm dài làm việc như vậy, nó giống như là một vài các cái bài giãn cơ thôi. Và ngược lại, khi mà bạn giãn cơ vừa đủ và bạn, kiểu như là, lấy lại được một số các cái nguồn năng lượng rồi thì mình nghĩ rằng là đến cái giờ mà vào giấc ngủ ấy, thì nó cũng có thể có cái sự cải thiện trong cái giấc ngủ của bạn, hoặc là tập thiền chẳng hạn. Đấy.
Ờ. Ừ. Ừm. Đồng ý. À, thực ra thì, đấy, xong 2 tuần vừa qua là do mình cứ luôn luôn cảm nhận rằng là mình bị thiếu ngủ á, nên là mình cũng bỏ tập tành luôn. Ngày trước thì, à, do là mình cũng làm việc vào ban ngày á, mình cũng có thời gian để tập yoga, rồi là cũng đi chạy bộ ở công viên á. Nhưng mà, do kiểu, 2 tuần gần đây mình cảm giác, luôn luôn cảm giác là thiếu ngủ, thế là mình cứ nằm trên giường vậy đó, và không ngủ được thì mình cũng nằm trên giường để nghỉ ngơi ấy. Nhưng mà đúng là như bạn nói là có vẻ như là mình đang thiếu một cái sự vận động á, mình sẽ cần phải tập thể dục để mà có thể duy trì cái năng lượng tích cực nữa ha.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, bởi vì là khi mà cái cơ thể của bạn nó đang phát ra tín hiệu là bạn mệt mỏi do cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Nhưng mà bây giờ thể chất tinh thần thì sẽ đang làm được công tác tư tưởng rồi đúng không? Nhưng mà về mặt thể chất thì chưa cải thiện được, thì rõ ràng là từ cái người mà có luyện tập thể dục thể thao về cái người không luyện tập thể dục thể thao là nó cũng đã rất là bức bế kèm theo cái điều kiện là thay đổi giờ làm việc nữa, thì tình trạng nó sẽ là nghiêm trọng hơn. Cho nên là chắc là phải cải thiện từ từ bạn ạ. Ấy, ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ô kê, mình cũng thấy là hợp lý đấy, do là cũng không thể nào mà ép bản thân ngay lập tức thay đổi được ha.
Rồi. Ừm, ừm. Sau đấy nhá, thì nếu như bạn làm tốt được cái việc đấy thì sẽ giúp bạn quản lý được cái năng lượng cũng như là sắp xếp lại các cái hoạt động trong ngày nó một cách phù hợp hơn, đôi khi người ta vẫn nói mà, chất lượng hơn số lượng, đúng không? Ừ. Nó là thế. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Và nếu như mà mình có thể ngủ một vài tiếng chất lượng vào ban ngày, thì mình tin là mọi thứ cũng sẽ ổn. Tại vì ngày trước thì nhiều khi là ban đêm mình cũng đâu có thể ngủ xuyên một giấc 7-8 tiếng đâu, mà mình cũng chỉ ngủ được vài tiếng chất lượng thôi đó.
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, đấy. Xong rồi còn về cái vấn đề về gia đình ấy, thì chắc chắn là mình tin rằng là chồng bạn cũng như con bạn là người rất là hiểu cái sự cố gắng và nỗ lực của bạn. Thế thì, à, hãy chia sẻ với nhau nhiều hơn này, rồi nói với nhau một số các cái khó khăn, rồi t cùng nhau tìm ra cái cái lịch trình làm sao phù hợp nhất để cả gia đình vẫn có thể dành thời gian cho nhau, dù ít nhưng mà chất lượng. Đấy người ta gọi là gian chất lượng thì sao, bạn nghĩ sao về điều đấy? Ừm.
Ừm. Ờ, cũng đúng, ờ, kiểu, vợ chồng mình mấy nay do mình mệt á, nên là đôi khi mình cũng chỉ than phiền một vài câu thôi, chứ chưa có một những cái cuộc trò chuyện sâu và nói chuyện nghiêm túc với nhau để mà động viên nhau á, chắc là sắp tới thì sẽ phải dành thời gian với nhau nhiều hơn này. Ví dụ như là cả gia đình đi ăn tối ở ngoài hoặc là làm một cái hoạt động gì đấy để mà cả gia đình có thể gắn kết hơn và tiếp thêm động lực cho mình nữa chứ, mình cũng ban cảm thấy quá uể oải quá đấy. Ừm, dù sao thì hôm nay cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian và chia sẻ cho mình rất là nhiều những cái lời khuyên hữu ích nha. Mình cũng mong là cơ thể của mình sớm thích nghi được và có thể duy trì được hiệu quả công việc trong thời gian sắp tới. Cảm ơn bạn nhá.
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. <laughs> Ừm. Ừm. Rồi. Mình Ừm hứm, chào bạn.